Influencer'lar reklam yapınca güvenilirlikleri nasıl etkileniyor?
Hımm, ya, aslında biraz reklamdan reklama değişir. Eğer sonrasında bir, iii, skandala karıştıysa, eee, bir markanın reklam yüzüyse ve markayla ilgili bir, ne bileyim, hani, eee, bir markanın hani o ürünün kendisinde işte yalan bir şey varsa yani şimdi "şu ürün kullanılmıyordur, şu malzeme yoktur içinde" ama o çıktığı falan çıkarsa o taraftan güvenilirliliği azalabiliyor ama diğer taraftan da bazen soğuma da olabiliyor. Hani "ben seni izliyordum, eee, niye yaptın ki" falan gibi bir şey, eee, algı oluşabiliyor insanlarda. Imm, ama b bir problem yoksa güvenirlikleri bazen etkilenmiyor, ııı, diye düşünüyorum.
Anladım. Ya şunu sormak istiyorum, şimdi skandallar dedin, ne tarz bir skandallardan bahsediyorsun? Mesela daha önce tanıttıkları bir ürünle mi alakalı yoksa kendi özel yaşamlarıyla alakalı bir s ııı, skandal mı? Ne tür skandallardan bahsediyoruz?
Hımm, eee, hani, eee, bir ürünü, iii, mesela işte bir örnek vereyim. İşte mesela palmiye yağı diyelim. İşte "palmiye yağı yok, kullanılmıyordur" falan. Yani, ne bileyim, işte. Çikolata olsun, ımm, pasta, börek neyse işte, eee, gibi, eee, ama sonrasında bu üründe işte palmiyo palmiye yağı, ııı, o olduğu ortaya çıkarsa, ne bileyim, işte, Tarım Bakanlığı açı açıkladı ve dedi ki "şu şu şu ürünlerde, eee, palmiye yağı tespit edilmiştir, hani ceza keseceğiz" falan. Eee, o tarafta, ha, s işte sen söylediğin için güvenilir de bir karakterse eğer ne o fenomen, eee, o tarafta işte "senin yüzünden" işte "senin yüzünden" değil de hani, "Sana güvendim işte çocuğuma yedirdim. Sana güvendim ben kendim yedim." emm, gibi hani artık "takipten çıkıyorum seni" eee, gibi bir, eee, güvensizlik söz konusu olabilir, öyle bir negatif tarafı olabilir, ımm, fenomen için.
Evet. O, olabilir. Peki, hatırlıyor musun böyle hani bir güvenilir yani güvenilirliğini kaybeden böyle bir fenomen hatırlıyor musun? Son zamanlarda benim hatırladığım kadarıyla böyle bir şey olmuştu diye hatırlıyorum.
Iıı, ya, ha aklıma gelen yok ama genel olarak reklamdan da bağımsız, ııı, iii, bu fenomenlere güvenilirlik nedense Türkiye'de çok üst düzey seviyede yani hani, ııı, bir suç işlese de hâlâ insanlar takip etmeye, destek vermeye devam da edebiliyor bilmiyorum ya.
Ya Hımm. Çabuk unutuluyor Türkiye'de genellikle, yani her şey çabuk unutuluyor. Bunlar da çabuk unutulduğu için influencer'lar devam ediyor artık işlerine yani
Aynen öyle. Aynen o tarafta yüzsüzlük mü desem artık onu da bilemiyorum yani, eee, tam isimlendiremiyorum o o tarafı açıkçası yani.
Peki, sadece şunu sormak istiyorum. Sadece, mesela, Instagram'da, işte, bir şeyler anlatan insanlara, tamam, çok takipçileri var vs. bu tarz böyle büyük şirketlerin reklam vermesini, yani, doğru buluyor musun?
A, bu Iıı, buluyorum. Eğer, yani, çok alakasız bir şeyin reklamını almıyorsa, ııı, gayet de ben şey diyorum ya. Iıı, evet, b ne güzel işler yapıyor, eee, ve para da kazansın ya. Hani, va daha çok versin tadında bakıyorum biraz o tarafta, yani, hani. Ya, ne güzel, he, işleri devam ediyor ve üretmeye devam edecek, eee, diye bakıyorum ben o tarafta.
Hı hı. Anladım. Mesela, ııı, genel olarak bir influencer reklam yapınca, takipçilerin gözünde, hani, güven nasıl değişiyor, hemen soğuma mı oluyor yoksa kademeli bir şekilde mi?
Hımm, ya, o şeye göre değişir biraz, ya, ııı, aslında. Hımm, yani, ne reklamı verdiğine göre değişir ama soğuma oluyor, ııı, bizim tarafta, yani, şey gibi oluyor, "ya bak bu da reklam aldı, he, parayı kırmaya başladı." falan değişecek gibi şeyler, ııı, olabiliyor. Niye oluyor bilmiyorum. Iıı, b yani, çünkü o o insan da ekmeğinde, eee, kazanacak, yani. Eee, bundan para kazanabiliyorsa da b niye değerlendirmesin ki yani bu durumu, hani? Şey var, yani, sen de böyle bir şey yapsan ve sana biri gelse, bir firma da dese ki, ya, işte, 1 tane hikâye atacaksın ₺50.000 ateşleyeceğiz, ₺100.000 ateşleyeceğiz hemen. Hani, tirink hesabında haftaya. Edersin kabul. Yani, niye etmeyesin ki?
Hı hı. <chuckles> Evet. Tabii. Ya çoğu bir de şu ara, ııı, sosyal medyada özellikle Instagram'da mesela insanlar normal, hani, ev hanımı vs. ııı, çoğu yerden, böyle, reklam, sponsor kendi kendine reklam yapıyor, gidip alsa bile, işte, işbirliği vs. hani, daha fazla etkileşim alabilmek için kendi kendine. Hani, onlar da onu yapmak istiyor aslında. Eleştiri ne neydi o söz, "Eleştiri, iii, gizli hayranlıktır." gibi.
Hıı. N eee Evet, ö ö o tarafta da ö öyle bir tarafı da var, yani. Hani, hem o soruyla sen yapmaz mısın sorusu hem de, yani, senin yapmadığın bir şey yapıyor. Sen de yap. Sen de kazan o işbirliğini. Eee, al o işbirliğini. Haftaya hesabına geçsin yani yüz bin lirayı. Iıı, hani, ben o tarafta öyleyim, yani, hani. Sen yapmıyorsan kazanmıyorsun, e, yap. E, seni de görelim bakalım alabiliyor musun, almıyor musun, eee, kabul ediyor musun, etmiyor musun yoksa bu işi sadece hayrına mı yapıyorsun. Eee, görelim ya.
Evet. Ya, olabilir. Dı normal. <chuckles> Ya, aslında senin dediğin, i e haklısın bak bu konuda çok haklısın. Mesela aslında senin dediğin şu, benim anladığımı sadece teyit etmek istiyorum. Ya, diyorsun ki, bu insan sosyal medyada emek vermiş, içerik üretmiş, belli bir takipçi sayısına ulaşmış, şirketler de buna güvenilirliği açısından, daha önce hiçbir reklam yapmamışsa, bu insan bunu başarmış, şirketler buna ulaşmış, bu insan da senin demen gibi para amaçlı, para kazanma amaçlı, ııı, bu işi devam ettiriyor. Eğer sen yapamıyorsan bu senin problemin gibi.
Tabii. Evet. Doğru. B yani, a a aynen öyle. Ben o tarafta bir şey demiyorum. Yani, şeyi diyor musun mesela, yani, işte, Haluk Bilginer, işte, ne bileyim, bir telekomünikasyon firmanın ya da bir bankanın reklamını oynuyor. A, "Vay be yine reklamda oynadı" mı diyorsun? Eee, yo, yani. <scoffs> Yoo, öyle bir şey olmuyor, yani. Niye bir fenomen, sosyal medyadaki içerik üreten bir insan yapınca bu öyle oluyor ki? Burada, hani, sürekli, hani, fenomenleri savunduğum için de değil, yani, çok ona hayranlıkla baktığım için değil. Yani, sadece fi finansal tarafında d iş bu sonuçta, yani, niye yapmasın ki?
<chuckles> Evet. Yani. Aynen bir iş kolu aslında bakarsan, günümüzde bir iş kolu.
Hı hı, doğru, artık. Eee, bir endüstri hâline döndü artık, yani, hani, tüm dünyada döndü sadece Türkiye'de de değil, yani.
Tabii ki, tabii ki. Yani, bazı hesaplar sadece mesela şöyle, benim gördüğüm yurt dışı hesapları bu arada. Iıı, sadece internetten görüyor ya da, işte, eee, Instagram videolarından bakıyor, diyor ki, "A, gerçekliği var mı, sizin için deniyorum." mesela.
Hı hı. Hah, mesela.
İşte, bakıyor, örnek veriyorum, iii, eee, o videoda söylendiği gibi çıkmış, ona çıktıysa, işte, kendi böyle n ne ne deniyor, böyle, hikâyeleri tutuyorsun ya Instagram'da, böyle, bir tuttuğun arşiv gibi bir yer var şey görün
Eee Hıı, evet, evet arşiv diyelim.
Oraya koyuyor mesela, oradan diyor ki, hani, "Ben bunu," işte, örneğin, işte, "Çin'den getiriyorum ama siz çok komisyon ödeme ödemeyin diye ben kendi, işte, Shopify sayfamdan satıyorum." mesela.
Hı. A, o çok ayrı bir şey. Eee, ona bir şey diyemem. Eee, o o da tabii ki, onu da yapabilirsin bu arada. Eee, ooo, yi yapabilirsin. Sever miyim? Bana, hani, çekici gelir mi? Bana çekici gelmeyebilir. Emm, öbür tarafta. Hani, çünkü şey gibi bir şey var. Emm Nedir?
Yani. Aynen. <clears throat> Ya, hani şey var ya o p içerik, mesela, içeriği anlatayım sana. İçerik, hani, böyle, sürekli bir şey, hani, kaydırırken, eee, bir sürü bir şeyler görüyorsun, işte, küçük ev aletleri bilmem ne, acaba doğrusu var mı? Mesela musluk başlığı, işte, sağa dönüyor sola dönüyor bilmem ne. Adam gidip alıyor onu, bakalım diyor doğruluğu var mı? Hem kendi sayfa takipçisini arttırıyor hem onu tanıtıyor belki de. Yani, ge belki de falan değil, onu tanıtıyor hem de kendi ka kâr sağlıyor.
Evet, evet. Hı hı. Evet, doğru. Tamam, bir problem yok, problem yok, yani, gayet i iyi, eee, ya, arkasından kötü konuşmam. Alışveriş yapar mıyım? Belki yapmam. Ama o benim kararım, hani, yaparım, yapmam. Ama bu, onun iyi ya da kötü olduğunu, ııı, göstermez. Yani, sonuçta bu bir iş, hani. Eee, dediğim gibi o tarafta, yani, sen de yap, eee, arkadaşlar sizin için deniyorum. Dene. Hani, be ben de şey yaparım. "A, evet, ben cebimden para çıkmadı ve bu, işte, alet işe yarıyor muymuş, yaramıyormuş görmüş oldum" diyorum. Hani, ya, öyle bir şey alacaksam bu işe, yani, düşünüyorsam eğer ya paramı, işte, ne bileyim ₺500 ₺1.000 lira neyse, yani. Imm, ııı, alayım mı, almayayım mı? E e ya, elimde patlar mı, kullanışlı mı, nasıl kullanılır? E, sen de çek, yani.
<giggles> Yani. Aynen. Olabilir. Tabii. <giggles> Aynen. Ya, işte, şöyle bir şey var; hani, başta dedin ya, hani, influencer'ları mesela, hani, skandal, işte, üründe mesela palm yağı dedin, palm yağı da çıktı vs. Şimdi burada bunu da kaldırmış adam aslında mantıklı bakarsan. Kendi getiriyor, deniyor. Evet, artık skandala karışacak bir şey de yok mesela.
Hıı. Ha, eee, o tarafta öyle bir şey de var. Eee, o ay a e skandalı şöyle, yani, o ürü ya, o fenomenin, eee, ürününde çıkarsa o daha da kötü. Hani, bir yerde sen 3. eee, taraftasın, 3. tarafsın, hani, aracısın. E, çünkü sen üretmiyorsun, onu yapmıyorsun, bunu yapmıyorsun, paketlemesini ruf fabrikayı görmemiş olabilirsin. Yani, öbür tarafın da işini biliyorsan ve bunu sen satıyorsan o çok bambaşka bir, eee, yer oluyor, yani.
Aynen. Aynen. Olabilir. Aynen, şimdi sana şunu sormak isterim, yani, hangi durumlarda reklam yapmak kabul edilebilir oluyor? Yani, ürünle bire bir uyumluysa mı, açıkça mı belirtisi, ya, başka bir şeyde başka bir şeyin de, böyle, etkisi var mı sence?
Ööö, "hangi durumlarda" derken, he, şey mi? Ne zaman reklam alınmalı mı gibi, eee, soruyorsun?
Yani bi ay, ha şöyle, mesela, örnek veriyorum. Ya, bir Türkiye'deki belli başlı influencer'lardan. Mesela Danla Danla Biliç'le alakalı kimse bir şey söylemiyor, her şey kabul edilebilir, hani, bir güven var. Senin için mesela reklam yapmak ne zaman kabul edilebilir oluyor mesela bir influencer tarafından?
Tamam. Ha. Ha, anladım. Imm, yani, ooo, onun bir şeyi yok ya. Yani, ne bileyim, işte, 10.000 takipçiden sonra alabilir falan gibi, eee, bi bir şey yok, yani, gerçekten. Yani, ne kadar etki alanın ne kadar büyükse, eee, ya da sana reklam veren firma, "Evet ya, eee, güzel de bir video çekebilir. Takipçi sayısı av az ama beni mükemmel yerlere ulaştırır. Daha çok, ne bileyim, işte, takipçi sayısını, ne bileyim, emm, 20 katına ulaştırabilir." gibi bir düşüncesi varsa, eee, ööö versin. Iıı, yani, ö o tarafta, hani, takipçi sayısı, eee, şu, bu, ööö, ımm, ne yapi ne zaman piyasaya girdiği falan bence hiç önemli değil, yani, o tarafta. Fark etmez
Hımm. Ya, mesela şöyle bir şey sorayım, biraz önce Danla Biliç’ten örnek verdiğim için. Danla Meriç eee, Danla Biliç, emm, aslında, işte, makyaj videolarıyla ve, hani, şu anda da yanlış hatırlamıyorsam Maybelline’nin reklam yüzüydü bir ara, yani, sosyal medyada gördüğüm zaman. Mesela Danla Biliç çok, böyle, şey bir ilaç tanıtsa senin için ne kadar güvenilir olabilir?
Hıı, olabilir, hatırlamıyorum. Tamam. Hah, işte, o o o o tarafı, eee, o aslında biraz da kendi içeriğiyle alakalı bir şey olması lazım. Çünkü ben seni, eee, makyaj videolarıyla tanıdım, eee, ve bu konuda da sana güveniyorum gibi. Eee, ve alakalı. Tamam, güzel, hoş ama ilaç n nereden çıktı, mesela, hani? Eee, ne yapılmaya çalışıyor? Bir sorgularım, bir bakarım, eee, ama alabilir misin? Yine alabilirsin ama, işte, o tarafta belki o piyasayı da bilmediği için, eee, ne bileyim, sadece makyajlardan anlıyorsundur ama ilaç Yani, şöyle olabilir, eee, eğer, ımm, çok araştırma yapmadıysa ve konuyla hakkında bilgisi de yoksa ve ürün de kötü çıkarsa, eee, o kişide patlayacak mevzu. Belki o şirket konuşulmayacak. Hani, eee, öyle bir şey olacak. Satmaya devam eder. Başka adını değiştirir, başka şekilde şa satmaya devam eder ama orada, işte, o kişi reklamı yapan kişi mesul olur gibi bir şey olabilir.
Yani. Aynen. Hı hı. Tabii. Ya, şey gibi Ya, şöyle bir şey de olabilir. "Sen bana kefil oldun bu ürün için." diye, eee, yani son kullanıcı diyebilir, yani.
Gibi. Aynen öyle. Doğru, haklısın. O tarafta, eee, son kullanıcı ü kimden aldı? Eee, o kişiden aldı. Onun sayesinde aldı. Ne bileyim, onun kodunu girdi belki, işte, ne bileyim, "Dan Danla 15" yazdı, eee, ve aldı indirimli bir şekilde, yani. O onu bilir, eee, ona bakar. O tarafı biraz öyle, yani.
Evet. Tabii. Ya, mesela çoğu üründe de Biraz önce o Haluk Bilginer örneğini verdin ya mesela, çoğu ünlü bir şey tanıtıyor, sonradan, hani, eee, bir sorun çıktığı zaman, "E, ben ona güvenip de aldım." diyor mesela. Hani, bir şeye, firmaya bakmıyor, firmayı araştırmıyor, "B ben on Ya, kefil onu kefil gördüm." diyor mesela.
Ha, mesela, yani, hani, krediyi sana Haluk Bilginer mi veriyor? Yoo. Eee, gidiyorsun, işte, A bankası, X bankasından, eee, B bankasından alıyorsun, yani. Püf eee, o o o o o taraf da bir garip. Yani, tüketici de ayrı bir garip zaten. Emm, ııı, o o o da konuşulması lazım, hani. Tik tüketicinin ne kadar, eee, şey, eee, olayın farkında, ne kadar bilinçli? Bu tarafı da konuşulması gerekiyor aslında ama, eee, genel olarak öyle bir
E, yani. Tabii. <chuckles> Aynen. Ya, mesela sana şunu sormak isterim, ne kadar, hani, o reklamlardan etkilenip, hani, bir şeyler aldın onu bilmiyorum ama sen bilinçli bir tüketici olarak, hani, böyle bir reklam geldi bir influencer tarafından. Hani, teyit etmek için ne yaparsın? Mesela?
Tabii. Evet. Teyit etmek için mi? Ööö, keşke takip etsem çok fazla ve ürü ü ürün, e e baksam da a alışveriş yapsam ama, emm, ne yaparım? Giderim kendi internet sitesine girerim ya. Eee, ne bileyim, işte, bir video yayınlamışlar mı? Eee, ne deniyor? Ne bileyim internete yazarım, işte, R Reddit’e bakarım, ımm, Twitter'a bakarım. Imm yani arama çubuğu diye bir şey var. Yazıyorum bunun içinde ne olduğu çıkıyor. Google'a sorarım, yani. İlla, eee, o taraftaki fenomenin bana bir şeyler söylemesine gerek yok, yani. Ya da alırım prospektüsüne bakarım neyse, yani, hani, kutusuna bakarım ne var ne yok içinde.
Aynen. <chuckles> Tabii. <chuckles> Gerçekten şey bilinçli bir kullanıcı çoğu insanın aksine.
Imm, diye bu kadar. E e, ya yani o da çünkü o da o o o insanın da ekmeğinde olduğu için her şeyi söylemiyor olabilir ya da, eee, şirketin ona şunları söyle, eee, dediği de çokça oluyordur. Çoğu zaman oluyordur. Ya o taraftan başka bir yerden bakarım yani.
Yani. Ya yüzde Yüzde doksan oluyordur, çünkü hani milyonluk anlaşmalar dönüyor.
E, zaten. E, tabii, aynen öyle yani o o tarafta belli bir, eee, şeyin, eee, dışına çıkamıyor olabilir. Eee, senaryo diyeyim hadi.
Tabii. Haklısın. Peki, son soru olarak ş kısaca şunu sormak isterim. Türkiye üzerinde izleyici davranışları algılarıyla ilgili bir fark gördün mü? Mesela Instagram, YouTube veya TikTok arasında güven farkı oluyor mu Sence?
Eee, oluyor galiba ya. YouTube'daki insanlar biraz daha güvenilir olabiliyor. Eee, daha şey içerikler yaptığı için, daha niş içerikler yaptığı her o o her tarafa atılmadıkları için, emm, ve daha kaliteli belki işleri ürettikleri için, üüü, oluyor olabilir belki. YouTube'daki insanlara genellikle güveniliyor yani.
Hımm. Haklı olabilirsin. Anladım. Bu güzel sohbetin için ben çok teşekkür ederim, fikirlerin için. Çok keyif aldım görüşmek üzere.
A ha, ben teşekkür ederim. Ne demek. I benim için de benim için de çok keyifli bir sohbetti. Kendine iyi bak görüşürüz.
Görüşürüz.